Gampang kekuras gitu loh, gak tau kenapa.
Oh, oke. Padahal bukan kerja fisik yang berat gitu, kalo waktu itu gimana? Mmm.
Heeh. Mmm, mhm. Waktu itu gak terlalu kerja fisik yang berat, sih, tapi lebih ke kayak banyak wara-wiri dan juga banyak klien yang diurus ketemu orang baru setiap harinya, yang mana
Hmm, oke.
eee, orang barunya itu tuh kadang ada yang ngeyel, e ya gimana sih ya, manusia kan, dinamis dan juga kita gak bisa kan nebak sifat manusia kayak gimana?
Iya iya iya.
Nah, itu yang susah, heeh.
Mmm, berarti lebih ke ini nih lelah, e secara mental mungkin ya atau pikiran gitu ya walaupun secara fisik tadi kamu bilang gak terlalu <sucks teeth> menguras tenaga mungkin. Mhm.